E com'è? Mi mi mi puoi dire qualcosa in più?
Allora, sì. Palworld allora, è un gioco famoso, anzi è stato considerato come 1 dei giochi di di più successo dell'inizio del 2025, quin ti parlo di gennaio, con tantissimi di gioca giato giocatori connessi, e tantissime vendite. È diventato anche famoso perché in un certo senso veniva considerato da tutti come
Ah, cavolo.
il clone di Pokémon dove potevi insomma, ehm, uhm, usare questi mostriciattoli che sembravano i Pokemon pe costruire le case, ma non erano Pokemon, okay? Ehm, comunque la cosa bella è che comunque sì, è vero, unisce il concetto di andare a catturare questi mostriciattoli, ma la cosa bella è che tu li catturi non tanto per combattere, ma perché ogni mostro c'ha la sua, diciamo peculiarità. C'è, ad esempio, quello che è bravo a costruire le case, quello specializzato nel seminare, insomma, i frutti per far crescere le piante, quello che annaffia le piante per farle crescere più velocemente e con migliore qualità, quello specifico per potenziare il tuo personaggio. Cioè, quindi insomma, ehm
Ho capito. <chuckles> Una società molto categorica con tante professioni diverse che fanno sì che tutto si sostenti, diciamo, in maniera equilibrata.
Sì. Esatto, ma è tutto in un ambiente chill, tranquillo, grafica, cartone animato, fumetto, anime, uhm Esatto. Molto molto bellino. Quindi io consiglio quell esa
Tutti in pace. <chuckles> Nel chilling, okay, bello. Ma, ehm, invece, uhm, diciamo ti capita di giocare con qualcuno proprio che inviti a casa un amico, un gruppo di amici, fare proprio organizzare tornei, serate?
Allora <chuckles> Quello è una cosa che si faceva, magari, dagli anni 2000 al 2010 quando il concetto di gioco online non era ancora, ehm, molto diffuso. Adesso, invece no, praticamente no, ci sono pochissimi giochi che hanno il cosiddetto multiplayer in locale, nel senso che devi avere per forza il tuo amico vicino a te. Quindi no, non esiste più quello. A questo punto io quello che faccio è semplicemente giocare online con amici, o anche la mia ragazza, quello decisamente sì. Capa ti capita spesso che, mhmm, la l l la sera, quando finisco di lavorare, io e la mia ragazza ci sentiamo, ehm, su Discord, apriamo il nostro gioco che ci piace in cooperativa, e giochiamo insieme, nel mentre parliamo, ci raccontiamo cosa è successo, e tutto. Quindi, da quel punto di vista assolutamente.
Ah, non si fa più. <chuckles> Ho capi